آه، أنا متخيّل إن الموضوع م يعني مجهد نفسيًا حتّى إن أنتِ ت تصحي متأخّر، وتنزلي تلاقي الشغل متعطل، يعني حياتِك حاسّاها متعطلة. طبعًا آه، يعني أنا متخيّل حاجة زي دي صعب، آه.
بيأثر على شغلي. بالضبط، وبيتنقل كمان لأولادي. يعني أولادي بيشوفوني ماسكة الموبايل، فاللي هو طب ما ماما ماسكة الموبايل، يالّا إحنا كمان.
آه. كمان! آه، إزاي طيب؟ آه.
مش عارفة أعمل إيه بجد. تعبت أوي.
آه. أيوه لأ كتّر خيرِك يعني، ما تقلقيش من حاجة خالص. بُصّي يعني أنتِ مثلًا، يعني الموضوع بُصّي خدي الموضوع ببساطة يعني و و وبهدوء كده، أولًا من ناحية ال ال ال الوقت نفسه، أنتِ لو بتمسكي التليفون بالليل يعني كتير أو كده لأ، تبقي يعني عارفة ممكن تعملي إيه؟ اللي هو ت تعملي حاجة تقْفل التليفون، في بعض التطبيقات بتخلّيكِ تييجي وقت النوم ده ترُوح قافلة التليفون، تخلّيكِ ما تقْدَريش تاخدي access على أي application من الApplications اللي بتلفت انتباهِك دي. يعني أنتِ كنتِ قُلتِ لي الحاجات اللي فيها عروض والحاجات اللي فيها مسلسلات بالليل آه، فأنتِ ممكن تعملي application من الapplications آه، في بعض الapplications دّوري أنتِ، اكتبي على جوجل كده، آآ، تطبيق ل قَفل التليفون في ال مرحلة النوم أو في وقت النوم، هتلاقي يقول يجيب لِك آه، بيقْفل لِك أهم التط بيسيب لِك التطبيقات الرئيسية. عارفة أنتِ اللي هو عامل زي الوضع بتاع توفير البطاريّة الكبير ده، اللي بتعمليه وقت ما تبقى البطاريّة خلاص راحة تخلّص شحن. ده بيقْفل لِك كل الapplications دي، آه، فده بيقْفل لِك كل الapplication.
آه. إيه؟ إيه ده بجد؟! إزاي ده؟ وبيقفله فعلًا؟ آه، ده حلوة أوي الفكرة دي. طب بوقت معين والّا إيه؟